जी। देखिए ना, बचपन की जो यादें होती हैं ना हमारी, बहुत ज़्यादा सुनहरी
जी, जी।
तो कहीं न कहीं हमें बचपन, आज जब हम बड़े हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा याद आता है। और हमें ये भी याद आ याद आता है कि हम ना बचपन में किस-किस प्रकार के खिलौने खेलते थे क्योंकि बच पूरा खेलना कूदना, खाना-पीना से ही भरा होता है। तो आप भी अ, अ, डेफिनिटली उस टाइम पे खिलौने खेलते रहें होंगे, तो आपको आज जब आप कभी खाली वक़्त में बैठे रहते हैं और सोचते हैं, तो आपको अपना कौन-सा खिलौना सबसे ज़्यादा याद आता है?
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि अ, मेरा जो अ, बचपना है ना, ख़ास करके जब 1 से अ, 6 साल तक का जब मैं था, तो मेरा अ, जो बचपना है मेरे नानी लोगों के साथ ज़्यादा गुज़रा है। मेरी नानी ही लेके चल गई थी मुझे अ, जो कि दिल्ली में रहते थे। तो मुझे अभी भी याद है, मेरे दादा जी अ, बहुत बड़े कंपनी में काम करते थे, तो मैं ना जो वो जब भी ड्यूटी से घर में आते थे ना, तो मैं उनके ना अ, पीठ के ऊपर चढ़े जाया करता था कि, "मुझे खिलौना दिलाओ, खिलौना दिलाओ।" तो एक बार मेरे दादा जी ने कहा, "चलो ठीक है।" और वो 90 के दशक का मैं बात बता रहा हूँ। तो वो मुझको ले गए, मैं तकरीबन-तकरीबन 2 ढाई साल का ही होऊँगा उस समय, या 3 साल का होऊँगा मुश्किल से।
जी। अच्छा। अच्छा। अच्छा। हुँ। हुँ। जी।
तो वो मुझको ले गए एक दुकान में और देखिए, अभी तो काफ़ी स चीज़ें आ गए, है ना, ऐनिमे क्या, क्या, क्या, क्या आ गए, कितने प्रकार के खिलौने आ गए हैं। लेकिन वो ज़माना जो 90 का दशक था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स खि खिलौने अब अ, नए-नए आए थे मार्केट में। और उसका ना अलग ही चलन था, मतलब लोग इतना आकर्षित होते थे उसके प्रति। तो मुझे अभी भी याद है, टॉय आइलैंड नाम का एक दुकान था वहाँ पे। जी, तो मुझे वहाँ पे ले गए थे। और मेरे म दादा जी ने कहा कि, "क्या लेगा?" तो वहाँ पे ना इतना बड़ा अ, एके-47 जो अ, बंदूक होता है, नकली मतलब खिलौने वाला, जिसको ब अ, दबाने से आवाज़ आता है, वो मुझे अच्छा लगा। अच्छा वो, अ, वो बंदूक मेरे से इतना बड़ा था <laughs> मतलब मेरे सिर के ऊपर जा रहा था वो बंदूक, लेकिन मैंने ज़िद कर लिया। जी, कि मुझे लेना है, लेना है, लेना है। तो मुझे वो ले दिया, और मैं अभी आपको बताऊँ तो उस समय उसकी कीमत ₹250 थी और लगा लीजिए, अभी के समय में तो वो तकरीबन-तकरीबन कम से कम साढ़े 3 या 3,000 तक तो जाता आराम से। है ना?
जी। जी। अच्छा। हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ, समझ रहा हूँ। जी। हुँ। <chuckles> अच्छा। हुँ। अच्छा। जी। जी।
तो वो मुझको ले दिया, मैं घर में आया, मैं खुश, मुझे फिर कोई भी नहीं चाहिए। अब मैं खेले जा रहा हूँ क्योंकि बॉर्डर अ, फ़िल्म मैंने देखा था उस समय अपने मामा जी के साथ। तो वो अलग ही मेरे धुन सवार हो रखा फ़ौजी बनने का। तो मैं उस खिलौने से खेल रहा था, खेल रहा था और मुझे अभी भी याद है तकरीबन जब मैं अ, 10वीं भी था ना, 10वीं कक्षा तक भी वो खिलौना मेरे पास था। हालाँकि वो चलता नहीं था उस तरीके से। जी, मैंने रखा था, अपने दादा जी के याद में ही रखा था। कहीं न कहीं जुड़ाव महसूस कर पाता था मैं और बचपन की यादें जो थी उससे जुड़ी हुई। अ, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ चल गया वो या फिर मैंने किसी को दे दिया बच्चे को, इतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 10वीं तक तो मेरे पास था वो खिलौना। जी।
हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। जी। जी, बहुत ही अ, सुंदर कहानी आपकी जो ये है कि अ, बिल्कुल भव भावनात्मक है। अ, इसको सुन के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम मैं भी अपने बचपन में चला गया था कि, मुझे भी याद है कि मैं भी अपने टॉय से बेसिकली मेरा ना एक ईगल था, जिसको ऐसे प्रेस करने पे वो ना उड़ता था और मतलब पंख फडफ़ड़ाता था और बोलता था। तो, जी देखिए, बचपन तो बहुत ही ज़्यादा रोमांच अ, पूर्ण होता है। <chuckles> आप मुझे ये बताइए कि जैसे उसके अलावा आपने ऐसा कोई अ, जो चीज़ है, ठीक है? आपने ऐसा कोई खिलौना खरीदा हो, और उस खिलौनों को आपने जब खरीदा ना तो वो अचानक से टूट गया होगा हो? क्योंकि देखिए मेरे साथ हुआ है कि एक मेरा बहुत प्रिय खिलौना था, मैं उसको लाया और अचानक से वो टूट गया, है ना? तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप खिलौना लाए और वो अचानक से टूट गया? फिर, फिर आपका जो रिएक्शन था, वो क्या था?
जी, जी। <chuckles> अच्छा। अरे वाह! हुँ, हुँ। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, जब मुझे यहाँ पे मेरे नानियों ने छोड़ दिया था ना दिल्ली से, तो अ, हमारे यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में मेला लगता है शिवरात्रि के समय में। तो अब मैंने बचपन में ज़िद किया अपने माता जी से मुझे खिलौ मतलब वहाँ पे मेले में ले जाओ। क्योंकि मैंने तो देखा नहीं था, और मेरे बड़े भाई यहीं पे थे तो उन्होंने देखा था और कहीं न कहीं उत्सुकता ज़ाहिर कर दिया था मेरे अंदर पहले कि ऐसा-ऐसा होता है, झूला होता है, खिलौने होते हैं। तो मेरी माता जी हमको ले गई हम दोनों को। तो वहाँ से ना जो टेस्ट ट्यूब होता है एक ना, हाँ, टेस्ट ट्यूब जो नकली होता है खिलौने के रूप में, वो काँच का होता है वो। वो ऊपर पानी ऐसे नीचे करने से नीचे आता है, ऊपर करने से ऊपर रहता है, तो वो था अ, खिलौना और वो सस्ता भी था। तो मेरे माता जी ने कहा कि, "अभी ये ले लो अ, खिलौने इतने ज़्यादा पड़ रखे हैं, क्या करोगे इतने का?" तो अ, वो ले दिया। अब वो क्या हुआ आते-आते हम लोग वो ऑटो में आ रहे थे, मेरा हाथ से छूट गया वो ज़मीन में। जी। और वो ना जब गिरा ना तो औ ऑटो के टायर के नीचे आ गया वो क्योंकि चल रहा था ऑटो तो, फटाक और पट से आवाज़ आया मुझे। मैंने पीछे देखा पूरा पानी जो उसके अंदर था रंग-बिरंगे वो निकल चुके थे, क चकनाचूर हो चुका था। और भई मैं तो रोने लग गया। क्यों? क्योंकि मुझे तो चाहिए था। मैं तो रोने लग गया खतरनाक "अ, मेरा एक खिलौना तो ले दिया था उसको वो भी टूट गया। और मुझे तो नया चाहिए मैं घर में जाके क्या करूँगा? मैं अपने भाई बड़े भाई का शकल देखूँगा क्या?" तो वो मैम जो हाथ में लटक नहीं जाता है वैसे तरीके से मैं लटक गया अपने माता जी के। तो मेरी माता जी ने फिर ऑटो वाले को बोला, "अरे भईया वापस लो।" फिर वहाँ से मेरे को 1 और अ, टेस्ट ट्यूब ले दिया फिर, फिर जाके मैं उसके साथ बाद में खेल पाया। लेकिन मलाल तो बहुत ज़्यादा हुआ था कि और मेरी माता जी को भी मलाल हुआ था कि पै उनके हिसाब से पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन हमें पैसे का बोध नहीं होता था। मेरे लिए सामान खराब हो गया, है ना? जो मैंने खिलौना लिया था। और मैं ये भी सोच रहा था अगर 2-2 होते तो, मतलब वो जो पहला था वो नाह टूटता और ये भी होता तो, <laughs> तो ऐसे-ऐसे भी दिमाग चलते हैं। जी।
जी। जी। हुँ। छम हुँ, हुँ। जी। हुँ। ओह! हुँ। ओह! हाँ। अरे! हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। जी। अच्छा। अरे वाह! जी। जी देखिए, बचपन में ना हमारे अ, जब हम खिलौने वग़ैरह खेलते हैं तो हमारे ना बहुत सारे अ, दोस्त बन जाते हैं। और अक्सर वो जो बचपन के दोस्त होते हैं ना कहीं खो जाते हैं वो। है ना? आपके साथ भी हुआ होगा ये और कभी नहीं मिलते वो अ, हम आज भी जब उनको याद करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार काश उससे कनेक्शन अभी मेरा रहता तो कितना अच्छा रहता अ, वो वो जो मेरा दोस्त है नहीं पता कहाँ पे होगा। अ, क्या कर रहा होगा, ठीक है? तो वहाँ पे उनके साथ भी हम बहुत सा सारे खिलौने खेलते थे। तो आपको कोई ऐसा वाक़या हो जो अ, आप उस टाइम पे उनके साथ खिलौने खेल रहे हों और मतलब ये सारी चीज़ें आप इमैजिन कर मतलब कभी आप करते हैं ऐसा?
जी। बिल्कुल। हाँ। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल मतलब अ, जहाँ पे हम लोगों का घर था ना हमारे ही अ, थोड़े-से कुछ घर छोड़ के अ, मेरे एक मित्र थे वहाँ पे अ, जिनका नाम था दीपेश। तो वो अ, दीपेश वो ना अ, रोज़ हमारे घर में आते थे और उस समय ना मैं बताऊँ तो आपको बेब्लेड वो जो नहीं होता चक्रीय जो को छोड़ते हैं जिसको घुमा के, अ, लट्टू की तरह होता है। वो बेब्लेड का खूब वो चलन चला था। हम लोग कार्टून में भी वो बेब्लेड को देखते थे। तो, वो अपना बेब्लेड लेके आते थे, मैं अपना तो हम लोगों ने ना जो बड़ा-सा परात होता है ना? परात जैसे थाली बड़ा-सा, तो उसमें ना हम लोग ना उसका ना वो खेलते थे प्रतियोगिता चल आ जा खेलते हैं। अगर जिसका बाहर अ, निकला ना तो वो हार गया। तो हम लोग खेलते थे, खूब वो खिलौना खेलते थे, मतलब बेब्लेड मुझे पता है बेब्लेड के ही चक्कर से मेरे को तो मार तो पड़ी ही पड़ी है और एक बार मार इसलिए पड़ी है क्योंकि मैंने ना जो अ, हमारे जो शार्प शार्पनर होते हैं ना जिससे हम पेंसिल को छीला करते हैं? उसका ब्लेड निकाल के, बेब्लेड के अंदर लगा के ऐसे किया था, वो घूम रहा था तो मेरा खुद का ही पैर उसमें लग गया। अ, ये जो अंगूठा होता है। उसने चट से किया और खून ही खून हो गया था वहाँ पे। मार पड़ी थी मुझको बहुत तगड़े तरीके से। जी। तो अ
हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। जी, जी। अच्छा। हुँ। अच्छा। हाँ। हुँ। हुँ। ओह! अरे! हुँ। ओह! जी। जी, देखिए हाँ। अ, जी देखिए ये चीज़ें रोमांचकारी तो होती है उस समय और हम बच्चे भी होते हैं ना तो हमें पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है? अ, व वो तो हमारे पेरेंट्स ही बता सकते हैं। तो जो ये आपके फ्रेंड थे अ, दीपेश तो आज भी आपके साथ कनेक्शन में हैं? या फ़िर ये भी कहीं उन्हीं दोस्तों जैसे गुम हो गए जो हमें आज बहुत याद आते हैं?
जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। नहीं गुम तो नहीं हुआ मतलब अ, उसके बाद जब हम बड़े हुए 17 -18 साल के तो हम दौड़ पा देखिए हमने अ, दौड़ना भी एक साथ ही अ, शुरू किया। हालाँकि वो भी फ़ुटबॉल खेलते थे, मैं भी फ़ुटबॉल खेलता था एक ही क्लब में। लेकिन अ, उनको आर्मी का बड़ा शौक था। है ना? तो वो दौड़ में ज़्यादा ध्यान लगाते थे तो मुझे अभी भी पता है 18 साल में वो आर्मी में भर्ती हो गए थे। वो अभी भी आर्मी में हैं। तो काम के अभाव से भी देखिए, मैं भी व्यस्त ही रहता हूँ अपने काम में, वो भी व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब भी हमें समय मिलता है तो एक दूसरे को ज़रूर मैसेज तो ये डाल देते हैं, "हाँ भाई, क्या हाल है?" तो अ, फिर जब समय मिलता है तो फिर एक दूसरे को बोलते हैं, "अरे, स रविवार को फ़ोन करूँगा।" अ, वो भी बोलता है, "हाँ, ठीक है, ठीक है।" तो बे जुड़ाव तो बिल्कुल रहता है। अभी भी मैं जुड़ा हुआ तो हूँ उनके साथ। लेकिन कई दोस्त ऐसे भी थे जिनके साथ मैं क्रिकेट वग़ैरह खेला करता था, छोटे में ना। अ, जैसे प्रशांत वग़ैरह जो मेरे ट्यूशन में ही पढ़ते थे और उनका पोस्टिंग उनके पिता जी का पोस्टिंग कहीं और हो गया था बाद में ना तो उनको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा था। तो उनसे तो बिल्कुल भी बात नहीं होता क्योंकि बचपन में ही वो चीज़ छूट गया। लेकिन कभी-कभी ज़रूर याद आता है वो पुराने दिन जिस तरीके से हम लोग एक साथ क्रिकेट खेला करते थे। जी।
जी। अच्छा! अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। जी। हुँ। जी। जी। जी, बहुत सुंदर लग रहा है सुन के मुझे। आप मुझे ये बताइए कि देखिए, ना जैसे कि जो नब्बे अन अ 80-90 का दश दशक था, औ उस टाइम पे बच्चे ना ज़्यादातर बाहर जाके खेला करते थे। ठीक है? आउटडोर्स गेम ज़्यादा प्रेफ़र करते थे, है ना? अ, और आज का जो चलन हो गया है कि फ़ोन आ गया है और जो बच्चे हैं ठीक है, आप अगर कहीं किसी भी पार्क में गार्डन में जाएँगे तो आपको बच्चे बच्चों का अभाव मिलेगा। क्योंकि बच्चे वहाँ पे खेल ही नहीं रहे हैं। बच्चे क्या है अपने रूम में बैठे हैं। ठीक है, घर पे बैठे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। ठीक है? अब वो गेम भी खेल रहे हैं तो बस अपने फ़ोन में, अपने माइंड को चला के खेल रहे हैं, है ना? तो आपका इसमें क्या मतलब उन पेरेंट्स के लिए संदेश होगा कि आप अपने बच्चों को कैसे प्रेरित करें कि वो बाहर जाके खेलें। बजाए इसके कि वो घर पे खेलें। मतलब अपने फ़ोन के साथ। क्योंकि देखिए कहीं न कहीं ये ब्रेन रोटिंग बहुत ज़्यादा होती जा रही है इसकी वजह से। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
हुँ। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी, जी। जी।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
हुँ। हुँ। जी। हाँ। जी। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। औ अह आपके भाव बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि अ, कैसे बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, बजाए इनके कि उन्हें हमें उनको ऐसे हम बोल के नहीं समझा जा सकते हैं कि आप फ़ोन छोड़ के बाहर खेलने जाओ। अगर हम उनके लिए कुछ आइटम्स ऐसे ला दें कुछ ऐसे टॉयज़ ला दें ऐसे खिलौने ला दें, जिसकी वजह से वो खुद बाहर जा सकें तो इससे अ, अति-उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? अ, आप मुझे ये बताइए जैसे कि अभी जब आपकी शादी होगी। ठीक है? आप भी अ, एक पिता बनेंगे तो आपके भी बच्चे होंगे, है ना? तो आप उस समय पे अपने बच्चों को क्या मतलब, किस तरीके से अ, मोटिवेट करेंगे कि वो बाहर जाके खेलें और मतलब उस समय पे अगर मान लें मान लीजिए आपके बच्चे नहीं मानते हैं बाहर जाके खेलने पे, है ना? अ, बजाए इसके भी कि आप उनको बैट लाके दे रहे हैं, रस्सी कूद लाके दे रहे हैं। फिर भी वो फ़ोन में लगे रह रहे है। क्योंकि देखिए अ, अभी आने वाला जो जेनरेशन है बहुत ज़्यादा एडिक्टिव और हो जाए जाएगा, हो जाएगा है ना? तो फिर वहाँ पे आप उन सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे?
जी। हुँ। जी, जी। बिल्कुल। जी। हुँ। जी, जी। देखिए माहौल, पहले तो मैं माहौल ही ऐसा बनाऊँगा। अ, और जो चीज़ मैं खुद नहीं करता हूँ मैं अपने बच्चों को कैसे सिखाऊँगा? तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी अभी भी मैं सुबह उठकर दौड़ने जाता हूँ। मैं बाद में भी दौड़ने जाऊँगा। जो कि बच्चे देखेंगे और बच्चों का दिमाग बहुत सूक्ष्म होता है। जो वो देखते हैं उसी को अपनाने लग जाते हैं। है ना? तो मैं वही करूँगा और उनको भी बोलूँगा जब वो अ, थोड़े-से उम्र के हो जाएँगे तो चलो जूता लगाओ मेरे साथ दौड़ने चलो, मज़ा आएगा। जब मैं ऐसे चीज़ करूँगा शुरू में तकलीफ़ होगी लेकिन बाद में अपनाने लग जाएँगे उसी चीज़ को। फिर मैं उनका रुचि देखूँगा कि उनका शरीर किस तरफ जा रहा है किस तरफ वो लोग अ, जैसे स्पोर्ट्स लगा के रख दूँगा मैं टीवीओं में, अ, कार्टून वग़ैरह, है ना? क्योंकि देखिए कार्टून भी लगाना ज़रूरी है लेकिन स्पोर्ट्स दिखाना भी ज़रूरी है बच्चों को। उनको समझ में आता हैं बहुत चीज़ें। उनका दिलचस्पी ब बढ़ता है उस चीज़ों में। तो ये चीज़ भी मैं ज़रूर करूँगा। और मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाऊँगा। आलस ज़्यादा पैदा नहीं करूँगा। जिससे वो भी गलत चीज़ें ना सीखें। और सुनिश्चित मैं ये करूँगा कि जिस-जिस जैसे-जैसे वो धीरे बड़ बड़े हों, उनका फ़ोन की तरफ रुझान कम हो। वो फ़ोन में क्या देख रहे हैं वो मुझे कम से कम साझा करें। हर चीज़ मेरे साथ साझा करें। अगर उनको कुछ चाहिए स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ तो मुझसे कहें कि मैं उनको लाके दूँ। तो वो लोग इंटरनेट पे ज़्यादा भरोसा ना करें या किसी और के शब्दों पर ज़्यादा भरोसा ना करें। जी, ये तो ज़रूर मैं सुनिश्चित करूँगा।
जी। जी। जी। जी। जी, जी। हुँ। जी। हुँ, जी। जी। जी। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने विस्तृत किया कि आप अपने बच्चों को भी मतलब कैसे अ, प्रेरित करेंगे कि वो अ, मतलब कि बिल्कुल अच्छे से डट के जाके ब बाहर जाके अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। है ना? अ, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने ये सारी चीज़ें बताई हैं। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। तो आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। आज के लिए धन्यवाद।
जी, जी। जी। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे प्रश्न पूछने के लिए। आशा करता हूँ आपसे फिर बात होगी। धन्यवाद।
धन्यवाद।